بُصّ، أنا فعّال على الSocial Media ولكن في حدود عندي بصراحة ما باحبش أتخطّاها، يعني أنا ما باحبش أنّزل مثلًا الحالة بتاعتي كُلّ يوم، وأنا نازل من البيت، وأنا راكب العربية، وأنا مش عارف رايح الشغل، وأنا مش عارف باشرب الشاي، الحاجات دي باحسّها بصراحة بتخنقني، باحس إن أنا حياتي مَحَطّ اهتمام ومَحَطّ أنظار ناس كتير أوي، فالحاجات دي بتضايقني وبتخنقني بصراحة، لكن لمّا الواحد يبقى مثلًا يعني ممكن كل فترة ينزّل صورة كده حلوة ليه، آمم، آآ، الناس ات أنا باحس إن أنا تقليدي شوية في الSocial Media لإن الSocial Media زمان كانت أ يعني باحسها أروَق بكتير أوي من دلوقتي، باحس إن خصوصيات الناس دلوقتي بقِت كلّها بقِت الناس كلّها عارفة كُلّ أخبار الناس عن بع يعني بُصّ الدايرة كلّها
صحيح. إمم. أوكي. لا لأ، لا، لأ، أنا عايزك الأول تكلّمني عن زمان، وبعد كده نيجي لدلوقتي، أنت بتقول لي زمان كانت ال الخصوصية عاملة إزاي؟ أو كانت الوضع زمان عامل إزاي؟
آآ، الوضع زمان كان إن إن إن الناس كلّها مثلًا آآ، يعني بت بتنزّل آآ، صورة مثلًا كل فترة عن عنها ماشي بتنزّل ما بتنزّلش أخبار البيت بقى، النهارده يا جماعة هناكل مش عارف إيه، النهارده فِطارنا كذا، النهارده اتغديت كذا، ما كانش
آه أنت تقصد أنت تقصد زمان، زمان الناس ما كانتش active أوي زي دلوقتي، ده اللي تقصده؟ أوكي، وبتشوف بتشوف دلوقتي الناس بتعمل إيه دلوقتي بقى لافِت انتباهك إن هو يعني م بقى مختلف أوي عن زمان؟
بالضبط كده، آه، بالضبط ما كانتش active بطريقة Over. أ يعني أ دلوقتي بقى يعني لو مثلًا البيت فيه 3 أفراد أب وأم وابن، ال الSocial Media هي الرابع الSocial مي الناس كلّها عارفة أ أ مش عارف إحنا اشترينا طقم مش عارف مين لابني، ده إحنا اشترينا مش عارف إيه، إحنا كَلْنا إيه، إحنا شربنا، إحنا طالعين رايحين فين، طَب الناس كلّها مالها؟ يعني أنتِ مش يعني الشخص اللي بينشر الحاجة دي كلّها، ما ما فيش خصوصية ليك ما فيش <tsk> ما فيش يعني أ أ حياتك دي المفروض تبقى يعني حاجة م م حاجة بتاعتك أنت ممكن ما يعني إن أنت تف يعني تفتح حياتك الشخصية للناس اللي برّه ده طبعًا ده شيء يعني مرفوض تمامًا طبعًا، ف بالذات في مجتمعنا هنا.
ص صحيح.